あのこれまで、ね、いろいろご覧になってきた映画の中で、一番好きな主人公って誰ですか？
はい。 そうですね。あの、まあ映画そのもの、とんでもない回数見てるのがバック・トゥー・ザ・フューチャーで
うん。 あ、うんうんうんうんうん。 あ、おお、ということは、あの、主人公でしょうか？
はい。 そうですね、主人公は、えっと、マイケル・ J・ フォックスが演じるマーティー・マクフライかな？
あ、うん。 はい。 うんうん、あ、うんうんはい。あ、はい、うんうん。あうん。
ですよね？ はい、です。で、まあね、あの映画はね 一応ね、リアルタイムで見てるんですよ。いちばんめもにばんめもさんばんめも、はい。
あ、すごい、じゃあ、いちからあ、ええ、もう出たらすぐに見られてました？
えっとね、さすがに1番目は、たまたまタイミングよく見てましたけど
うん。 あ、へえ、はい。
2番目と3番目は結構、あの、人誘って、なるべく早く行きました。はい。
あ、え、ということは、映画館で見られた？うん。へえ、どうでしたか？その当時のなんかこううん、おオンタイムで見る、もう、ねうん。
そうです、そうです、はい。 おれ ああ、はい。えっとね、やっぱり 1についてはだってびっくりがおおいのと、面白いのと、あとあの、なんて言うかなあの主人公のマーティのなんていうかな、ちょっとお茶目というかなんかね、性格がね、で、将来あんななっちゃうんだみたいのを、みみ見せ見ながら、あの、過去を見てねでやっぱり戻ってきた瞬間はね、もう唸りましたね、はい。
ええ。 うんうんうん。 あ、うん。はい、うん。 <laughs> うん。 うん。 あ、はい、うん。あ、あれはなんか、あれですか？リアリティーがあるとどどういう風に捉えられました？そのなんかまたこう、うん、行って戻ってくるとかそういう非現実的なところも含めて。うん。うん。
はい。 はい。 ああ、そこはね、あの、SF もので慣れてるので、「いいよね、それあって」みたいな。うん、そう。ね、そうそうそう。それで確か最後の方なんか、空飛んでくシーンがあって、「あ、次もあるんだ」と思いました、そん時は。はい、そうでしたね。
<laughs> はい。あ <laughs> そうですか。うんうんうんうん。 うん。 うん。 あ、あ、もうすぐそこで、うん、もう次作を期待したと。あ、でもね、なんか独特の、まあストーリーもありますけど、いろんなガジェットとか出てきますよね。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
ええ。 色々出てきましたね。
おれはどうでしたか？うん。
そうですね、なんだろう。あの、一番面白いのは、ガジェットもそうなんですが、あの
うーん。
ドクに解決策を出してもらって、ちょっと彼がいつも模型を作るんですよ、町の。
はい。 <laughs> あ、はい。うんうん。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
うん。 あ、ああのあの方も結構いい味出しているというか。うん。うん、ね、なんかこうゆ
あ、そうですね。名優ですからね。あね、うん。ロクリストファー・ロイドでしたっけ？
はい。だからやっぱりこう、いらっしゃらないとうん。ね。
クリストファー・ロじゃい違じゃそうそうそうそう。うん、そうですね。
うーん。どうですか、これはやっぱり、どきん出て、うん。その、心を掴みましたか？他の映画も色々あったと思うんですけどうん。
うん。 あ、結局ね、その後ね 多分100回は観てますね、間違いなく。ビデオだの、ええ、DVD だの、ブルーレイだの、配信だのって全部入れて。はい。
あ！そんなに うん。 はい。 あ。すごい。あ、でもそうやって繰り返し観たくなる理由ってありますか？
えっと、ですね。あの
うん。
ま、最初に思ったのは こう、よく見ると、あれ？この、絵、こうなるんだみたいなのがあるんずよ。なでかっていうと、最初に、あの、ね、ドクが撃たれて逃げるショッピングモールのシーンは、ツインパイルツインパインモールつって、2本松モールだったんすよ。
うん。 はい。 あ、ええ！<laughs> はい。
それで、過去に行った時に、あそこにあった、なんか、松の木農場の松の木を1本倒しちゃうんですよ。
うん。 あ、ええ。あ、じぇ
逃げる時に。あのあの、ね、ダースベイダーだとかね、バルカン星から来たっつって、あの、2つの映画を使って、あの、やった時に、逃げるでしょ。これ、1本松の木をね、倒してるんですよ。
うん。 <laughs> はい。 ああ、そういう繋がり？
そうです。それで、戻るじゃないですか。1900あれはちじゅうごねんに。そうね、ショッピングモールの名前はね、ローンパインモールに変わってるんですよ、ちゃんと。1本しかないんですよ、もう。
うん。 はい。 ああ、そうか。うんうんうんうん。 あら。 あら、わ、もう、こんなうん。く辻褄合わせがちゃんとできる、うん。
そう。 そう。 うん。で、そういうのが、あっちゃこっちゃになってですね、実は。
れえ、うん。 あ、へえ、遊び心がすごい、うん。
うん。例えば、そう、そう、そう、そう。時計台の、あの時計盤の下は欠けてなかったのに、行く前は。戻ってきたら、ほら、ドクがあの、ね、削っちゃったじゃないですか、足滑らせて
うん。 はい。 <laughs> あ、そこは、どうなってましたっけ？あ、わあわあわあわあ、うん。あ、すごい細かい、うん。
いや、ちゃんと削れてるんですよ、だから戻ってくるとね、とかね。なんか、い色々あって、そう、そう、そう。あの、うん。ま、そこかなまず。
あ、それは1回で大体色んなところに目が行きました？それとも、やっぱり、その、うん。
いや、いっかいしかいかないので、何回か見ないと、あれ？何これっていうのは、後で気が付きました。何回目かで、うん。
あ。 あ、じゃあ、数をこなしながら、徐々に、あれ、これはもしかしてっていう気づきが、徐々に増えてきたっていう。へえ。
はい。 そうです。そうですね。はい。そうですね、うーん。
うわ、でも、ね、何作も何作も出てきて、どうですか？こう、だんだん、例えば分かってきたとか、うーん、もうなんかこの、これぐらいでいくだろうな、とかいう読みってありましたか？
はい。 はい。 ああ。 いや、あ、それって、あれですか、にに2とか3の話ですか？あ、あ、はい、で、まあ、2は
そうですよね。こう、続いていくうん、中で
未来に行くのかなっていうのは、なんとなく分かってたじゃないですか。なんか、あの不思議なのが、あのゴミ入れると、何故か発電するっていう、あのよく分からないですね。そう。で
ああ、うんうんうん。 <laughs> はい。
そうそう、で、あれは確かね、そう。なんか、女の子を誘って行ったんですけど、覚えてる覚えてる。うん。あの、<laughs> で、まあ、みみるなら、みるに行くじゃないですか。で、あえ、で、一番面白かったのは、なんか、アップルのマッキントッシュとか昔のうん、昔の本はカバーが付いてたのよ！とか
はい、ふん。 はい、うんうんうん。 あ、はいはいはい、うん。 あ、ああ、なんかそういう、うん、面白いものも入っていた。うん。
うん。 そう。 ゲームセンターに入ると、何だっけ、ホメイニ師と、あの、レーガンが、こう画面の中で、「こっち買え、こっち買え」って言う。そうそう。
ああ、なんかそういう うんうん。皮肉とかも入っているのかな？うん。
そう。 ね、そうです。それで、あのあの、マーティンが、ペプシ、つって、それでペプシが出てくるって、よく分んない。あの、はい面白かったな。
あら、あら。でも、結構細かいところに、色んな、こう、うん。ね、ネタを入れてますね、そう ると。うん。
そうですよね。あ、そうそうなんですよ。で、あと、何だろう あの、お前は愚か者っていう時に、おびあの、臆病者というか、chicken って言うんですよね。
ええええ。 はい。
chicken って言うんす、で「カ、カ、カ、カ」とか言われて、その。で、どこに時代に行ってもチキンか、ももうちょっもうえっと、むか過去の方はちょっと違うきょあれだったんですけど
あ。ああ。 うん。 ええええ。
あとあの、必ずあの なんだっけ、あの悪い人、ビフ？の家系の人は、あっそ必ずあの糞に、糞尿にこうやられるとか、あのね。
はい。 まあ。<laughs> あ。そういう、なんかちょっとベタですけどね。でもうんうん。
あ。 毎回そうなんですよね。必ずぶつかって、落ちてくるっていう、あの
うーん。 なんかお約束ですかね。<laughs> うーん。
ええ。そうですそうです。あの水戸黄門的なお約束があちこちにあるって...
ああ。なんかどうですか。こう回を重ねていって、だんだん自分の中でこう、ま、ご自身もね、多分こう成長をしていって、だんだん色褪せはしなかったですか？
ね。そう。 うん。はい。 はい。 あ、それでね、やっぱり途中で観ない時期ってあるんですよ、20年ぐらい。
あ。 あ。そうなんですね。うんうん。うーん。
ありますあります。最近ですね、また観たの、はい。あ、コロナの時に「いや、あの、観るもんないぞ」って、あ、ちょっと待って、これ観るって。
あら。あら。うん。 ええ。
そこだよみたいな。はい。
あ。 ああ、その辺りで引っ張り出してきたんですね。うんうん。
そうですね、それでまた再び。はい。
あ。ええ、でも時代を感じましたか？こうなんかちょっと、とう当時観た時と。ええ。
いや、意外と <chuckles> あ、一言で言うと2015年なのにあの、もう空飛んでるのに、飛んでないなとかね、車がとか。<chuckles>
あ。ああ、こういう見直しでうん、おこううん、こうツッコミが入るとかそういうことはありましたか？うん。
はい。<chuckles> 飛んで飛んでない。<chuckles> ういや、そんそれはあんまり。純粋に観るのでそれはいいんですけどね。うーん、そうそうそう。あと何だっけなうん。あ、で、いちど、あのね
うん、ええええ。うーん。 ん。 あと。 うん。
ちょっと関連ですけどえっと、ロサンゼルスのユニバーサルし、スタジオに行ったことがあって
はい。 スタジオ、はい。あ、そうなんです。うん。
で、その頃まだその いつだっけな。あの例の時計台が、屋外セットんとこにまだあって
はい。 あ。へえ。わあ。うん。
それであの、買ったチケットが午前中にスタジオとかそういうとこ見て回って、午後あの、優先で、あの、いい、あの、アトラクションだけ入れてくれるっていう、そういうチケットだった。
あ。はいはい。あ、わ、すごい。うん、やっぱそれでないと回り切れないとかうん。そういうチケットだったんですね。うん。うん。
そうそうそう。それでね、で、そん中の一つに屋外セットに、そこにある時計台が、すとーんってあって、下からこう、ああ同じ風景だみたいな
え。あ。わあ、どうでした、これ、うーん。
そうそう。いや、なんかねうん、良かったです。もう、かん感動をうん。
ね、やっぱり。 うん。 ね、まあ、でも、今で言うね、こうロケ地巡りとかありますけどね、やっぱりそういう感覚でいこう映画に観たセットをそのまま見るとか、そのものを見るとか。うん。
あ、そうですね。うーん。 そうですよ。 はい。 うん、良かったですよ。うーん。
うーん。それは目指して行かれたんですか？こうなんか好きだから？うん。うーん、うん。
あ。 あ、一応あるっていうのは知ってたんですけど、あのチケットを予約してからいく分かりました。はい。
あ、へえ、じゃ割とうん、と取ってから、ああ、は入ってたみたいな感じで？あ、へえ。うんうんうん。
そうそうそう。うーん。どうせ行くなら、あの、ね、一生に、わざわざロサンゼルスにのそこに、1回とか2回ぐらいしどうせ行かないだろうと思って。だったらって、なんとかVIPチケットっていうか 行きました、それで。はい。
うん。 うん。 うーん。うん。 あ。ええ。やっぱり特別なうん、体験だったんですね、それは。うん。ふふーん。へえ、うん。でも色んなね、方が出てきて、それこそあの俳優さんは、他の映画にも出ていますよね。
うーん。そうですねそうです。うん、っていうのもあって、うーん。 はい。 あ、そうですね。あの、特にあの、ドクの役の人は、あの結構いろんなの出てて、やっぱりいい俳優さんなのでうん。
うん。 うん。うんうん。 どれを見てもやっぱり、なるほどなとかうん。うん。ね。
それはあ、いいであの、彼はさすがですね、うん。あと、えっとマーティを演じたマイケル・ J・ フォックスはあの、今もそうですけど、晩年、なんなんか病気になって、こう震えるようなね、パーキンソンね。それ、何だっけな、えっとね、グッド・ワイフっていう、あの、法廷ドラマがあって、女性の弁護士さんが旦那さんがなんか、司法長官になあの、どっかの州のなったりとかいうそういうちょっと政治がらみの、ええと弁護士の法廷ドラマがあったんですけど、だ確か後ろ最後の方のシーズンのいくつかで、あの、弁護士として出てきて
はい。 はい。 あ、パーキンソンですね。うん。はい。 ええ。 ええ。 うん。うんうん。 あ、ええ？あ、それドラマですか？映画ですか？あ、ええ、あ、そうだったんですね。じゃあ、もうほんとに
うん、そう、そう。ドラマです。ドラマです、それ。 うん、だいろくシーズンまで NHK でやってたかな、確か吹き替えで、うん。
あ、そうなんです？へえ。あ、じゃあその、もう、それかそれこそもう、バック・トゥ・ザ・フューチャーの彼ではないうん。
あ、そうですね。うん、うん、はい。
状態を見るという。うん。ええ、どうでした？やっぱりこの人は時を経ても、うん、好きな俳優だなって思いました？
まあ、そう、あの、なんていうかハンデを負いつつも
うんうん。
んちゃんと演技ができるんだなと思って、ちょっとそういう設定では出てましたけど、病気があるっていう。元々。
あ、ね、うん。 あ、うおおあ、なるほど。でもね、俳優ってやっぱりそういう病気が出てきたりすると、なかなか、そのまま出続けるっていうのはすっごい難しいことだと思うんですけど、彼は早い時点で公表していましたよね、確か。うん。
ええ。 そうですね。うん。 そうですよね。そうそう、確かバックトゥーザフューチャーの後あたりの映画は、見たんですけど、そんなに売れなかったような
うん。 ええ。 あ、そうだったんですね。うん。
気も、うん、日本でかかるぐらいにはなってたけど、うん、摩天楼がなんとかとか、なんかね、そういうの、面白いんだけど、まあ、なんていうかその、ね、最初にやったのがあんなすごいヒットしてるから。
うんうん。 うん。 あ、あれに比べてみるとっていうね。
ね。 そうですそうです。しょうがないすけどね。うん。
あ、ああ、やっぱり最初の出だしが好調過ぎたのかな。うん、うん。
ね、そうですね。で、その前がね、あの、しいわゆるシットコムっていうね、アメリカのでしょ、なんだっけな、ファミファミリーなんとかってやつですよね確か。そうそうそう、それそれ。で、そうね、でその頃はちょっと見てなかったんで、あれなんだけど、うん、でもとにかくマーティーは、あの役は良かったですね。
テレビ番組ですね。うん。 ファミリータイズ。 ミリータイズっていうの出てましたね。うん。 あ、うんうん。うんうん。 うーん。あ、じゃあ今でも時々、なんかこう、思い出して見直したりっていうことは結構あるんですか？このシリーズ。うん、うーん。
うん。 たまにですね、うん、たまに見ることはありますけど、そだ、ただコロナの頃やっぱ見ましたね。
うん。 ああ、でおあ、ええ、でも、やっぱりこう不朽の名画という感じですか？うん。
うん、見るもんなくなっちゃったりして。うん。 うん、そう思うしやっぱりあの、初めてみ今今初めて見てもそれなりに面白いよっていう、ことは言います。はい。
うん。あ、あ。そうですか？うんうんうん。あ、じゃあ全然色褪せてない？うん、うん、なんかうん。
と思いますよ、うん。でね、昔の場面とかね、昔の曲かかってたりとかね、オールディーズのがあったり、これは楽しいですよね、やっぱりね。
あ、ああ、あ、やっぱり懐かしいなってそういう、うん、音からも感じたりしますか？うん。
そうです。うん、それはやっぱりその時代時代のね、音楽だなって思いましたね。
あ、ええ、じゃあ映画ならであ、確か主題歌とかありましたっけね。うんうん。うん。
ね、そうですね。それはヒューイルイスなんですけどね。ね。
あ、あ、もうなんかすごい頭に入っていらっしゃいますね、全て。あ、もうセットで、あ、じゃあもうほんとにもう、うん、お好きなんですね、何回も見られて。うん、よく分かりました。色々シェアして頂いて、うん、どうもありがとうございます。楽しかったです。はい。
はい、ない、はい。 はい。 はい。 はい。 はい、話せて良かったです。ありがとうございました。